آه، هي بُص البركة من عند ربنا وأنا بابقى مقسِّمة، والحاجة طبعًا لمّا بتجيبها أنت، يعني أنا لمّا باجيب الشيء من السوق الحاجات بتاعتي، طبعًا ده بيبقى يوم تعب جدًا لأن بابدأ بقى إيه أ أخزن، واللي عايز يتنضف أنضفه، واللي عايز يتقطع بيتقطع، وفي حاجات بادّيها نص سوى، وفي حاجات باكيّسها وأشيلها، فكل ده بيتشال في التلاجة. لظرف طارئ، حد جه مرّة واحدة، ضيف غريب، حد قريب، حد من ولادي آآ نِفسه في حاجة وعايزها دلوقتي وجاب معاه حد من صحابه، يعني الدنيا تمشي يعني م ما يبقاش البيت فاضي يعني. وفي نفس الوقت أنا برضه يعني في ميزانية صغننة كده في النص يعني عشان خاطر يعني ال <chuckles> ال ال ساعات الميزانية بتبقى مخستعة شوية، ففي حاجات بتبقى بديل للprotien يعني ممكن آآ شوربة العدس دي بتبقى جميلة جدًا، آآ ممكن يوم بيبقى في شوية فول، والحاجات دي جميلة. ساعات بنعمل بيض مسلوق وشوية كشري أو كده، يعني في بدايل بتبقى حلوة أوي وتبقى رخيصة، و وفي نفس الوقت مغذية جدًا وبتدينا الprotien وبتدينا الكربوهيدرات، وسعر كمان أقل من سعر اللحمة.
طبعًا. امم. جميل. آه، بالضبط. امم. حلو آه طبعًا. آه. امم، كويس. آه. امم. امم. إمم، حلو والله، لأن طبعًا الولاد بيبقوا متضايقين في ال <chuckles> في الأيام ال في الأيام دي. <chuckles>
<laughs> يعني هو هو هو لازم يبقى في يعني يوم كده ي يتضايقوا شوية يعني، آه مش كلّها هتبقى مشوي و وعيش باللحمة! <laughs> آه.
بالضبط. صح، حبة كده. حبة كده وحبة كده مش كلّها لحوم، والنقطة دي كويسة جدًا يعني، أكيد بتفرق معاكِ في الميزانية، بتلاقي إن أنتِ م موفَرة برضه.
آه بتفرق. عندك الفاكهة، في في حاجة فاكهة بتتجاب، في بهارات بتتجاب، كُل الحاجات دي لازم يتعمل حسابها ويتعمل ميزانيتها، وكُل الحاجات دي بتكلِّف. فأنا لازم أ يعني قبل ما قبل ما ب باروح، بابقى عارفة كام محل كده دُولَة أسعارهم كويسين، آآ لأ، طب هاروح الmarket ده كويس. كنا زمان بننزل نروح أنا كنت باروح كده السوق بتاع المنطقة، آآ بس خلاص يعني خلاص ال يعني الحال اتغير والواحد بقى مش بيتحمل ينزل أماكن زحمة زي كده. فبصراحة ال أ
آه. آه. يعني أنتِ دلوقتي بتِفضّلي السوق اللي هو الhyper زي ما بيقولوا عليه أو الsupermarket عن السوق العادي؟ آه، مميزاته بقى، شايفه إيه مميزاته؟
آه الhyper ده جميل جدًا. آه، والحاجة نضيفة أوي. وال

الفكرة النهائية إن أنتِ آآ يعني أنتِ في الآخر ح عاملة حسابِك، يعني حاطة الحاجات وأنتِ نازلة عارفة هتشتري إيه، مش نازلة بشكل عشوائي، بالضبط، فده بيسهل عليكِ زي ما أنتِ قُلتِ. طيب آه.
آه. آه، آه، آه. ده جدًا ده بيخلّي التسوق ممتع يعني.
تاني نقطة بقى، ويعني هي أكيد نقطة الكُل بيعمل حسابها أو بيبقى شايل همّها، هي ال الميزانية أو الفلوس. أنتِ زي ما قُلتِ أنتِ بتعملي حساب كُل وجبة، ففي وجبة بتبقى غالية مثلًا، اللي فيها لحوم مثلًا بتبقى غالية، الفراخ ممكن أرخص شوية. بتعملي حساب الحوار ده، وإن أنتِ حاسبة كُل حاجة بقى هتكلف كام وهتجيبي كام؟ آه.
آه. آه. أكيد، آه، أكيد طبعًا ده لازم، بس أنا هاقول لك على حاجة، يعني أول حاجة عشان برضو المصاريف وال وال والصرف الزيادة، إن لازم أمّا الشخص يعني ينزل يتسوّق، آآ لازم أكون شبعانة، شاربة قهوتي، وشبعانة، وتمام التمام. عشان خاطر لمّا بننزل و وبتلِف ال الجوع بيبجي، وتلاقي بقى الشخص إيه، مندفع كده وعاوز يشتري، جعان بقى، كُل حاجة بيشوفها عينه عايز يجيبها. فدي أول حاجة يعني م ملحوظة مهمة أوي في ال لمّا الواحد ينزل يتسوّق. آه.
إمم. تمام، دي حاجة كويسة. إمم، دي ن نقطة مهمة. ده حقيقي. برّه بّره الصندوق دي بس برّه الصندوق بس نقطة حلوة. <chuckles>
<laughs> لأ، دايمًا تلاقي ال الواحد وهو ماشي، وهو جعان، كُل حاجة بتعجبه، كُل حاجة حلوة، وكُل حاجة عايز يجيبها، فدي نقطة مهمة أوي. تاني حاجة بقى، أنا بابتدي أحسب الحاجة اللي أنا عايزاها، عايزة كام كيلو؟ عايزة قد إيه؟ آآ هاقسِّمها إزاي؟ عايزة كام فرخة؟ فطبعًا أنا لو هاجيب الحاجة بالشهر، فبتبقى يعني آآ ج جَملة شوية، عاملة كمية شوية، بس برضو بتريحني طول الوقت. آه، أنا ب الأول بابقى عارفة في الأسبوع محتاجة قد إيه مثلًا، وباروح جاية عاملة حساب الميزانية، طبعًا باكون محددة منين هاجيب، ومين أسعاره كويسة، ومين آه يعني عارفة آه، آه بحيث ما ه ما أنزلش كده على طول، وأجيب حاجة تكون أغلى، في مكان تاني بيكون عامل عروض، في حاجات بتبقى فرص كده وتبقى جميلة، باروح أجيب منها وبتبقى الحاجة نضيفة وكويسة ومتغلفة، وفي نفس الوقت أنا متطمنة لها، آآ كصحيًا وماديًا بالنسبة لي مناسبة.
أيوه، أيوه، حقيقة. حقيقي فعلًا. إمم، تمام. آه. كمية كبيرة. إمم. كويس، كويس، عاملة عاملة دراسات. امم. إمم. آه. دي حاجة مهمة برضو. خلّيني آه، خلّيني آخد نقطة من كلامِك كده أنتِ قُلتيها، أنتِ قُلتِ ب باجيب حاجة الشهر، فمعنى كده إن أنتِ بتنزلي بقى بتجيبي بزيادة، بتعملي حسابِك زيادة. ما ممكن يحصل موقِف كده في نص الأسبوع ييجي لكم ضيف، بتبقي عاملة حساب الحاجات دي.
آه. يعني <clears throat>

آه، أنا أنا أنا قُلت لك بُصّ إيه، أنا باعمل حاجات في الب البيت، وباجهّزها أنا وباكيّسها وباخلّيها عندي في التلّاجة، وكلّه مِتشال في الفريزر يعني، فأنا في الغالب أنا بابقى عاملة الأكل ش س يعني سِنة شويّة زيادة يعني، مش كتير، بس يعني يمكن يكفّي فَرد كمان زيادة، بس لو جه لي ضيوف أو حاجة يعني مش عايزة أقول لك، بسم الله ما شاء الله ربنا بيبارك، وأنا باعرف أتصرّف بسرعة، وما فيش أي مشكلة عادي باخُش على طول ط الحاجة عندي بقى جاهزة، دي الميزة بقى في إن أنت جايب الحاجة ما اضطريتش تنزِل تشتري حاجة ج يعني غالية أو و أو أي كلام مش طازة وفلوس أكتر، لأ، ده الحاجة موجودة في البيت، طلّعت، عملت بسرعة تِك، تِك، عملت الحاجة زي الفُل، وم م م يعني لا الضيف بيحس إن هو آآ حَراج أو جِه فجأة ولا وأنا والله بابقى مبسوطة والموضوع جميل، لإن طال يعني أنت طالما أنا ضابطة ميزانيّتي وضابطة البيت وعارفة هاعمل إيه وم وعارفة التلّاجة فيها إيه، ده بيبقى مطمّنني، مخلّيني آآ لمّا آجي أعمل أي عزومة أو أي حاجة بابقى مش حاسّة ب بتوتُر، الحاجة موجودة.
إمم. آه. لا، لأ. آه، ولا بالضبط، بالضبط. ودي أهم حاجة إن أنتِ تكوني يعني عاملة حِساب كلّ حاجة وتكوني مرتاحة نَفْسيًا، مش ضاغطة نَفْسِك أو حاسّة بضغط ماليّة أو إن أنتِ شايلة هَم كلّ يوم هانزِل أجيب، هانزِل أعمل، فدي حاجة كويسة والله.
آه، آه. آه. فدي اله
فيعني
يعني لو يعني آآ ال إن يعني عشان أقول مثلًا حد ي يحِب يوفَّر، أو ي ي يضبط الميزانية، لازم ي يعني يجمَّع الأسعار الحاجة اللي عايزها قبل ما ينزِل ويعرف هو هيشتري إيه، ما يشتريش حاجات زيادة، ما يشتريش حاجات مش موج مش محتاجها، آآ ده الصح يعني، لمّا نيجي ن نفرَّز حاجة في البيت أو نجهّزها في التلّاجة ونحطّها تبقى وجبات سريعة كده، نحاول نعمل كمّيات مضبوطة، و وكلّ أما هنزوّد في التلّاجة، كلّ أما ده هيوفَّر معانا بعد كده في الوقت وفي الفلوس، لإن مش هاضطر أنزِل أشتري حاجة بسعر أعلى، كده يعني، نستفيد برضه ممكن في مواسم الفاكهة بتبقى موجودة الموسم بتاعها بتبقى رخيصة شوية و وكتير ومَليانة، ممكن الواحد يجيبها، يجهّزها ويشيلها في التلّاجة، يعمل عصير، يعمل مِربّى، يعمل حاجات زي كده. يعني ال في حاجات كتير للشخص ممكن يستغلّها ويقدر يوفَّر ويعمل ميزانية كويسة ل للبيت.
إمم. إمم. مضبوط. آه. فعلًا. أهم حاجة إن هو فعلًا يوفَّر ويكون مُنظّم ما يكونش سايبها كده عشوائيّة.
آه، بالضبط كده.
الصراحة، الكلام معاكِ مُمتِع وأنا استمتعت جدًا يعني، وأتمنى لو في فرصة قريبة إن شاء الله نكمّل الكلام و
الله يخلّيك. أ إن شاء الله، أشكُرك جدًا.